Oye, ahora que vives solo, ¿qué haces cuando te i sientes aislado?
Eh, oh, ha sido algo muy complicado, pues, yo vivo solo ya desde hace, más o menos, 3 años.
Ujú. Okey.
Eh <chuckles> eh, bueno, he vivido momentos muy así, la verdad, desde mi desde mi niñez, primero, pues pues por el divorcio de mis padres. Al estar al que mis padres se hayan divorciado, pues, me fui del lado de mi papá, pero ahora sí ahora sí que gracias que que me quedé con él, porque la verdad yo en ese momento me la pasaba muy acompañado con mi abuelita y mis primos, mi papá estaba estudiando medicina, pero, la verdad, yo lo vi muy pocas veces, porque luego no llegaba a casa, o se iba a fiestas, y y al menos al menos en el lado de de mis padres, pues sí, fue un poco como solitario, pero la que siempre me acompañó y me acompañaba a mis escuelas y me cocinaba, fue mi abuelita, ella es mi madre para mí.
Okey. Ah, vaya. Ay. Ujú. ¡Ay, no! Ujú. Claro. Ujú. Claro. Qué lindo.
Pero, pasó que en algún momento
Ujú.
eh, me cambié de casa y porque mi papá se volvió a casar, y ahora sí como que ya había terminado la carrera, ya quería como dedicarme un tiempo a mí y todo, pero lo que pasó es que, pues pues, 1 fue conectar con mi nueva con mi madrastra de ese momento, y 2, pues, ya no ya no estuve con mi abuelita.
Okey. Sí. Claro, oye, qué qué cosa, ¿no?, o sea, n no, donde creciste básicamente, y de repente estar en un lugar, pues, nuevo con una persona nueva también de cierta forma.
Y a Así es, y al menos en el lado que estuvo muy complicado, yo era muy extrovertido, y al momento de cambiarme de casa, pues, fue muy complicado, me volví muy, muy solitario, muy introvertido, eh, al menos, pues, mi madrastra era, bueno, es, eh, doctora igual que mi papá, es médica y y, pues, la mayoría del día no estaban los 2, la verdad.
Ajá. Ujú. Sí.
Por l porque es un trabajo muy demandante.
Pues, es un trabajo demandante, claro.
Y pues, luego yo saliendo de de mi escuela, de mi secundaria, pues, estaba solo, iba a comprar la comida yo solito, hacía mis tareas solos, eh, y pues, yo al menos en el lado donde donde me sentía acompañado es, que yo siempre me gustó mucho igual la música, y el deporte, eh, yo me iba a mis clases de fútbol ya en las tardes, yo de niño era muy gordito, y a veces por el mismo tema, pues, me molestaban mucho en la escuela.
Ujú. Claro. Claro.
Pero lo que hacía para no sentirme solito era que me iba al fútbol, y al menos en el fútbol sí era como muy apreciado por mis compañeros. <chuckles>
Ujú. Claro, wao.
Y eso es lo que me me ayudaba a que no sentirme así. Yo creo que estar con con gente que te acompañe, y te apoye para que no te sientas así. Eso me ayudó mucho, pero ya al momento de crecer, pues, ya me tuve que ir de la casa de mi papá.
Ujú. Ujú.
Eh, y ahorita llevo ya 3 años que no vivo con él, ya me cambié aquí a unos departamentos, y fue f fue algo complicado al principio, como como te contaba, em
Uy, qué bien. Ujú. Claro.
p porque luego sí te da una sensación como de depresión, de de tristeza. Yo, al menos, igual, por ejemplo, aquí donde vivo, pues, luego ni da el sol ni nada. <chuckles>
Oh, ya. Oye, y regresando un poquito a esa parte, ¿no? De que te vas de casa de tu abuela, y te va te vas a vivir, ¿no? Con tu papá y su esposa, tu madrastra, pero trabajan todo el día, comentas es que, pues, tenías el fútbol. Y luego tenías la música, ¿qué música te gustaba escuchar, o qué canciones tal vez te hacían sentirte, pues, no, menos aislado? ¿O cuáles fueron esas canciones, o bandas que te hayan ayudado, no, un poco a sobrellevar la la soledad?
Y Eh, bueno, yo en ese momento, yo creo que yo desde niño me gustó como mucho Michael Jackson, y todo el tema del bailar y cosas así. <chuckles> Y luego me ponía a escuchar música así para ver los conciertos, que había un montón de gente gritando, te emocionas, dices: "Ay, ojalá haber vivido todo eso", que en parte sí me quedó la espinita. <chuckles>
Ujú. <chuckles> Claro. Oh, ya.
Pero, eh, yo creo que en algún momento todos tenemos como esa etapa de de soledad, donde somos como adolescentes, y nos apartamos y todo. Y escuchaba así luego como música medio depresiva. <chuckles>
Ujú. Sí, sí, sí, sí. Exacto, sí, justo por eso lo preguntaba, ¿no? Porque, pues, como dices, de cierta forma todos, ¿no?, los adolescentes digo, diferente de tu caso, ¿no?, pero muchos adolescentes se identifican con esa parte donde, tal vez sí, sí están rodeados de personas, pero nadie que los entienda, ¿no? Así que la música de repente ayuda mucho a alivianar esa parte de sentirse aislado, porque sientes que la letra casi casi te escribieron la canción.
Claro. Así es. Y al menos igual de mi lado, pues, en mi familia, del parte de mi papá, eh, la mayoría tocaba instrumentos musicales, porque viene de nuestro abuelito, que fue músico. Y y uno de mis tíos sí se dedicó ya en forma profesional a música, y él tiene su escuela de música, es director. Y pues, yo desde mi niñez, pues, yo estuve ahí para para aprender a cantar, y como mi primer instrumento desde niño f pue pues fue el piano, y pues, ya hoy en mi casita, eh, <coughs> ya practicaba piano.
Ujú. Ah, qué padre. Ajá. ¡Oh, qué bien! Ajá. Ah, okey. Oye, qué bien.
Eh Tam y, eso me ayudaba mucho. Ya ya no podía ir tanto a mis clases porque, pues, me quedaba lejos, pero sí tenía como clases en línea antes de que pasara lo de cuarentena, que fue algo, algo muy complicado, el aislamiento para todos, yo creo.
Ujú. Claro. Sí. Y luego las tardes estas cuando te ibas a jugar fútbol con tus compañeritos, ¿hacían algo después de?, ¿no? De de la práctica, ¿ibas a sus casas? Tal vez eso alivianaba también un poco el el sentirte, pues, aislado, o solo, ¿no? Dado a que, pues, tus papás no no estaban en casa.
Pues, era algo complicado. Sí llegué a ir, a casa de ellos y me acompañaban, y platicábamos. O luego, me quedaba más rato, para estar con ellos. O también lo que pasaba, era que mi papá no iba a mis partidos por lo general. Que yo siempre lo invitaba, pero, pues, tenía trabajo. O hasta a mi madrastra, ¿no? Le decía: "¿no quieres ir?". Pero, pues no, no se podía en ese momento.
Ujú. Claro. Ujú. Claro.
Eh, y, pues, por lo general, los que me apoyaban eran los padres de los otros niños, me me felicitaban mucho, y la verdad, me me sentían me sentía querido en ese aspecto. Yo creo que lo que más me lo que más me costó, fue como dejar a mi abuelita, que fue como la que más me apoyó, como que la que me formó. Y y pues, en ese aspecto, eh, apoy apoya mucho. Yo creo que igual, una de las cosas que me ayudó, en el tema de la soledad, pues, fueron hacerme rutinas. Rutinas para estar distraído y, no sentirme solitario. O sea, sí tenía mis tareas, pero cuando acababa mis tareas, eh, por lo gene
Ujú Oye, qué padre. Por supuesto. Mm. Sí. Claro. ¿Y qué hacías? O sea, ¿qué hacías para esa? Justo, para eso, ¿no? Para que cuando te sentías solo o o aislado, ¿qué qué es lo que hacías con tu día, para evitar esos momentos?
Eh, una, pues, yo pienso que si no te sientes cómodo con eso, es como cambiarlo un poco. También, también a veces hay gente que es por el amor propio, como que no saben estar en soledad porque no saben disfrutarse a uno mismo.
Ujú. Cierto.
Pero de lad del otro lado, donde no tienes pues, sí te tienes ese cariño y te sientes solo, de todas maneras. Yo creo que es cambiar lo que quieras hacer, ¿no? Si te sientes solo en casa, eh, haz ejercicio, puedes estar estudiando, puedes invitar amigos. Eh, salir con amigos también es muy bueno. Eh, también ya algo que yo hacía en ese momento mucho, era ver videos de de YouTube. Luego luego con gente como que al al sentirse un poco vivo más la casa, o donde estés, pues, te sientes como acompañado, ¿no?, de
Ujú. Ujú. Okey. Sí. <chuckles>
de que te bañas, y a lo mejor tienes ahí música, o algún video interesante, o comes, y ya tienes alguna serie. Te vas como distrayendo.
No, sí, si. Ujú.
Y algo que igual ayuda mucho, o me ayudó mucho en ese momento para sentirme centrado en mí mismo, eh, fue la meditación. La meditación me ayudó mucho, la verdad.
Ah, okey ¿Y qué tipo de meditación? ¿Así tipo respiración o?
Eh, sí, de respiración, eh, para sentirme, pues seguro, eh, sentirme más relajado, pero también ahí en YouTube hay muchos videos, o ahorita, igual ya en Spotify, yo yo utilizo más YouTube, pero hay como muchas meditaciones guiadas, ¿no?, de que te empiezan a decir cosas cosas bonitas para sentirte bien con uno mismo, o, y ya te vas relajando poco a poco. Yo por lo general lo hacía en las mañanas para sentirme con más ánimos, con más fuerza. Eh, y otra cosa al momento de crecer es, ya no me quedaba tanto en casa. Ahorita por el momento igual, eh, voy a la escuela, pero ya cuando cuando regreso, pues, luego me sentía solito, eh, mm, no, así que igual tengo mi gatito, que es el que me acompaña. <chuckles>
Ajá. Claro. Ujú. Okey. ¡Ah, ya! <chuckles> Okey. Ujú. Okey. Sí. ¡Ay!, qué lindo.
Que la verdad sí es mu mucha ayuda. Luego cuando me siento solo, pues está ahí en cada momento, que si se acerca, me me, ¿cómo se?, me ronronea o se me mete entre los uh, a veces es muy juguetón y luego se me mete entre los pies y luego lo piso por accidente. <chuckles>
Claro. <laughs> Claro, sí, claro, claro.
Y y, pues, es eso. Igual, como te digo, al momento de crecer, pues, ya te puedes estar cuidando un poco más, y lo que hago es que salgo, visito a mi abuelita mucho. Eh
Ujú. ¡Ay!, qué padre.
También algo que hice fue regresar a la escuela de música. <chuckles> Y de hecho, ahí es donde conocí a mi pareja, y ya llevamos 3 años mi pareja y yo.
Ajá. Okey. Oye qué bien. Eso aliviana mucho sentirse aislado. <chuckles>
Y Sí, también. Pero, eso es muy importante, el si te sientes mal, si te sientes separado de las cosas, debes que cambiar tus rutinas. No no se trata sobre si el mundo está en tu contra o o hay algo malo, sino que tú debes que moverte, porque nadie nadie te va a venir como a salvar de de un hoyo que uno solito se pone, porque uno debe que encontrar su felicidad en las cosas que que hace, ¿no?
Ujú. Claro. <chuckles> Claro Sí, cierto ¿Y cómo fue esa parte de ahora poder regresar a compartir tiempo con tu abuela, no? Después de de haber vivido con ella y ahora pues, tú le estás dando cierto acompañamiento, ¿no?
Uy, es una etapa que estoy disfrutando mucho, la verdad, porque es muy diferente. Eh, ahorita ya sé convivir más conmigo mismo, me costó en su momento mucho.
Ujú. Sí, claro.
Pero, antes me sentía muy mal, y como que al ver mi abuelita siempre me ponía triste, porque decía: "Ay, ojalá nunca me me hubiera cambiado de casa", eh, ojalá nunca la hubiera dejado, pero en estos momentos es como, disfruté ya todas esas etapas, me hizo madurar mucho en ese aspecto. <chuckles>
Ujú, jum. Sí. Sí. Qué bueno.
Y ser más independiente, igual aprendí muchas cosas al momento de ser aislado, me concentré en cosas muy importantes, y ahora cuando estoy con mi abuelita, ya como que la disfruto más, eh, la verdad, la respeto mucho por todos los esfuerzos que ahora puedo ver cuando cuando crecí, ¿no?, y es muy bonito, y me al menos mi abuelita cocina muy rico, <chuckles> y por lo general, siempre le apoyo a cocinar, eh, la acompaño, le hago los quehaceres, eh, porque luego cuando está solita, pues a ella le toca hacer todo el quehacer, y cuando tengo el tiempo, la oportunidad, pues la apoyo para estar acompañándonos, y, como te digo, de de como mi tío es el director de la escuela de música
Ujú. Sí. Sí. Sí, claro. Sí. <chuckles> Claro. Ajá.
eh, la escuela de música está en la casa de mi abuelita. <chuckles>
¡Oh!, qué bien. Okey, qué padre.
Así que que es como muy alegre en ese aspecto, y ya cuando ya ya estoy acompañado de mis amigos, estoy con mi novia, eh, la acompaño a su escuela luego, la paso a dejar, luego me voy a la escuela, y ya cuando llego a casa me concentro en mis tareas, en las mañanas, por lo general, eh, entreno un ratito, ahorita no he podido porque me lastimé la rodilla. <chuckles>
Sí, sí. Ujú. ¡Oh, no!
Y como que si me costó al principio como por lo mismo de que estaba como muy activo y luego otra vez estando cuidándome mucho, eh, pues, ahora sí que ya tengo como agarrado el tema de no sentirme aislado. Y
Claro. Ay qué bien.
y eso es como muy importante. Igual va cambiando con las edades, ¿no?
Justo justo es lo que te iba a decir, que si ahora s valoras algo, ¿no?, de no tanto del aislamiento, ¿no', pero de esta parte de poder estar contigo mismo como dijiste en algún punto, ¿no?, que a veces, pues no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué es lo que más valoras tú de esa parte?
Eh, pues yo creo que es el tiempo con uno mismo. Vas vas apreciándote, y es muy importante, porque luego uno mismo a veces no no está y se la pasa con mucha gente o de lado a lado, porque luego no se tiene uno amor propio, te sientes estresado, como que sobrepiensas algo que me pasaba mucho era que al momento de estar solo, me la pasaba sobrepensando sobre mi futuro, lo que voy a hacer. Y eso como que a la larga te va generando muchos estreses, eh, te vas cansando, desgastando, luego pasa que te da mucho insomnio por lo mismo y no vas disfrutando los momentos. Ahorita es centrarse ahorita lo que pasa es que me centro en lo que quiero, puedo disfrutar cada momento, si quiero ver una película yo solito, lo hago y lo disfruto, si estoy con mi gatito y cada momento es es muy bonito, la verdad, va va vas cambiando de en una transición, de pues, de una niñez a ser, pues un adulto. Y y pasa eso en mucho en la vida, a lo mejor ya a futuro ya podré tener más una familia eh de mi parte, pero por el momento estoy disfrutando mucho esta etapa. Y si en algún momento me llego a sentir solo, pues, como te digo, empiezo a salir, empiezo a hacer actividades y concentrarme en lo que me gusta.
Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Sí, sí. Ujú. Sí. Ujú. Exacto. Ex sí, sí. <chuckles> Claro. Oye, y sientes que por haber experimentado la vida como lo hiciste, ¿no?, de esta parte de de la soledad y de lidiar con esa parte que parece que pues lo has lo has hecho muy bien. ¿Sientes que esto tep prepara? ¿sí? ¿para una vida ya en pareja con alguien?
Pues, poco a poco. Yo creo que paso a paso todavía disfruto igual de la soledad. <chuckles> Pero eso te da mucha madurez emocional, la verdad, y estoy aprendiendo muchas cosas.
<chuckles> Claro. Sí, exacto. Ay, qué padre, muchas gracias, eh.